No, de fíjate que no tengo dificultad para dormirme, me duermo enseguida, gracias a Dios, eso eso no ese problema, digamos, esa situación no la tengo, pongo la cabeza en la almohada cuando ya es la hora de dormir, como que mi reloj biológico ya dice y, caigo enseguida, pero enseguida. Pero, sí me despierto durante la noche, de pronto, por decirte, me despierto en una ocasión si me dan ganas de ir al baño, un ejemplo, ¿no?, y ya cuando me vuelvo a aco a acostar, que ya me voy a acostar otra vez, como que ahí me cuesta trabajo volver a dormirme y y, doy vuelta para allá y doy vuelta para acá y, trato de no mirar la hora porque no me quiero como como no como: "Ay, ¿que qué hora es? Que ya casi me falta, eh, media hora para levantarme o 1 hora para levantarme", entonces, trato de no mirar la hora la mayoría de las veces, la verdad, pero cuando me levanto o me despierto, tengo dificultad, otra vez, durante la noche para volver a conciliar el sue para mantenerlo, pues, para volverme a dormir.
Okey. Ujú. Ah, okey, entonces, aquí como que puede ser que el tema sea un poquito también el mantener el sueño más estable. Y me bueno, sí me comentabas que utilizabas como los televisores o ver la tele antes de dormir, ¿cierto?
Ujú. Correcto, sí.
Okey. Mira, pues mira, se me ocurren como varias cositas que podrían ayudarte, este, ya tú me vas diciendo si son factibles, si la verdad te parecen como que es algo que no puedes implementar en tu vida y, ya vamos ahí como que modificando, ¿no?, conforme vamos vamos da voy dándote estos consejitos, ¿no?
Perfecto. Ay, sí, gracias, qué bien. <chuckles>
<chuckles> Claro, sí, no, mira, eh, algo que 1, te recomendaría es si, este, a lo mejor, sí dejar el lo que viene siendo la tele. O sea, cuéntame como qué es lo que la tele, eh, te hace, te ¿el ruido es lo que te ayuda como a calmarte, a distraerte, te hace conciliar el sueño?, porque a veces también esas pantallas, como tú comentas, la luz, pues pueden afectar no solo el que te quedes dormida, sino también el cómo duermes y mantener el sueño. Eh, ¿hay una razón en específico por la cual usas la televisión?, este, porque sí sería importante que ya no no t no duermas con la tele, ¿no?, o que no te vayas a a dormir viendo la tele.
Ujú. Sí. Ujú. Okey. Mm, mira qué interesante que lo dices, bueno, en realidad no, eh, es sencillamente ya como la el tiempo de la relajación y, no es que la tele me duerma en sí, pero, no es que estamos viendo la película y, estamos distraídos, entonces, ahí una opción me parecería como no ver la televisión en el cuarto, sino en el sofá, por ejemplo, en la sala, ¿ya?, ver la tele en la sala y y, que no sea para la hora de dormir. Puede ser, porque es que no la en realidad, no necesito la televisión para dormir, como bien me lo acabas de mencionar.
Sí, sí, sí